Thật ra thì, ờ, nó có nó cho mình một cái tâm lý nha, chắc chắn là mình sẽ gặp những cái người mà hông còn hông có cùng quan điểm với mình trong công việc hay là bất kỳ, thì, ô kê, mình nên tập trung công việc của mình làm cho tốt thôi, còn tụi nó nghĩ sao thì kệ tụi nó thôi chứ sao giờ mình đâu có điều khiển được đâu, đúng hông?
Ờ. Ờ, chính xác. Ừm, chính xác luôn. Ừm. Ờ, đúng rồi, chính xác, nên là bạn sẽ tập trung vô chuyện của mình thôi, còn cà gọi là, mấy đứa ở sau nó cứ sủa sủa thì kệ nó. <laughs>
Ừm, đúng rồi. Ừm. Chính xác thì, ờ, bạn biết á, là trong cái năm lớp 9 đó mình lo học thôi, thì, ờ, đến lớp 10 thì cái hoàn cảnh của tụi mình nó khác nhau hoàn toàn, thì cái đám đó nó vào những cái trường mà nói chung mình hông phải là mình chê nhưng mà những cái trường mà, gọi là, trường top, ưm, đầu quậy á, đấy, ừ, còn mình thì mình vào được một cái trường chuyên thì mình hổng có còn cái gì đó liên hệ với tụi nó nữa, cho nên mình cũng cảm thấy, ơ ưm, đúng rồi, đúng rồi, thực ra cũng không phải là quản đẳng cấp khác nhau tại vì, ờ, <clicks tongue> cái đám đó là một cái đám nhà giàu á, thì sau này thì, ờ, nhà tụi nó cũng cố gắng cho tụi nó đi du học định cư ở nước ngoài thôi, đấy, ừm. Đấy, thì, kiểu, ơ, sao ta, mình
Ừm. OK. Ừm. Ờ. Hiểu, ừm. Ừm. Yeah, đẳng cấp khác nhau, đúng hông? <chuckles> hà. Okay. Ờ. À, okay, nói chung là không cùng quan điểm, không cùng lối sống, ơ, ờ, không cùng môi trường.
Ừm, ừm, đúng, đúng, đúng. Thì nhắc lại lại thì hơi tức thôi, kiểu như, ơ thật ra là bây giờ mình cũng đang ở cái nơi mà tụi nó đang sống á. <chuckles>
Ừ. À, vậy hả? Ê, sao ừ, ê, gì nghiệp vậy? <laughs>
Ừ, đúng rồi, nhưng mà Ừm. Ờ, thiệt, thiệt, thiệt. Nhưng mà thực ra mình cũng hông quan tâm tại vì, ờ, tụi nó đi theo cái dạng mà, kiểu, ơ, định cư nên tụi nó cũng hông c cuộc đời tụi nó nó cũng hông phải là cố gắng gì, còn mình thì đi theo cái dạng mà bảo lãnh tay nghề á, cho nên là mình cũng cảm thấy bản thân tự hào á chứ.
Ừm. OK. Du học hả? Ờ. Ừm, ô kê. Nhưng mà khi mà bạn, ừm, ờ, chia sẻ với mình bây giờ á, thì, kiểu, trong lòng bạn còn khúc mắc hay là, kiểu, đã qua rồi, kiểu, mình, ờ, cho qua thôi, hông có nhẹ nhàng thôi, hông có gì nữa.
Ừm, do mình nghĩ ừm. Ừm. Ờ, thực ra thì, ờ, mình kể với bạn thì bạn cũng để ý thấy cái giọng kể của mình có cũng có chút cay cay, đúng hông? Đó, thì chưa đâu, tức là mình hổng biết nha nhưng mà mình hổng tha thứ được, tức là, ừm, vẫn còn ấm ức tại vì tụi nó ăn hiếp mình, ờ, cả một năm lớp 9 mà, có nhiều thứ nó cũng khá là kinh khủng á, đấy, thì ừ, mình nhớ lại, mình mà gặp tụi nó mình vẫn nhớ được những cái trò xấu tính của tụi nó cho nên là đối với mình đi, tha thứ vẫn là không tha thứ, ừ, nhưng mà nhẹ nhõm thì ô kê, cũng nhẹ nhõm tại vì bây giờ chuyện đó nó cũng mình cũng lớn rồi và mình cũng đã biết được những cái trò xấu tính nó nó không có làm gì được mình rồi, còn bạn thì sao? Kiểu, bạn kể với mình như vậy á, và hoặc hoặc là vô tình bạn gặp cái người đó ngoài đường đi thì bạn có còn cảm thấy cấn, cấn hông?
À! Đúng rồi. Ừm, vẫn còn ấm ức, phải hông? Ừm. Ờ. Ừm. Mình hiểu. Ờ. Ô kê. Ừm. Ừm, mình hiểu. Ừm, ừm. Ừm. <chuckles>

Hông, mình bình thường rồi, chứ, ưm, có thể cách đây vài năm thì còn, nhưng mà bây giờ thì, ờ, họ có cuộc sống mới, có hạnh phúc mới. Nhưng mà mình nghĩ quay lại á, mình nghĩ thì tất cả mọi người đều tốt với mình cả, tức là mình chỉ ngộ nhận thôi, hoặc là, ờ, họ như vậy thật, hoặc là bản thân mình ngộ nhận mình cũng hông biết, nhưng mà mình yên yên lòng với những cái đó rồi. Vì bây giờ mình đang có một tình yêu rất là đẹp, nên là mình không có ừ, mình hông có quan tâm chuyện quá khứ nữa, mà mình nghĩ là tha thứ là cho mình ấy, chứ cũng hông phải là cho người ta nữa, ừm, tha thứ để cho mình vui vẻ, mình hạnh phúc, à, và mình đón nhận tình yêu.
Ừm. Ừm. Ừm. Ồ. Ừm. Ồ, vậy là được rồi. Ừm, Ồ, mình hiểu. Đúng rồi, kiểu như tha thứ để bước tới, đúng hông?
Đúng rồi, mình đón nhận. Còn những năm trước thì mình vì cái chuyện đó mình khép lòng lại á, mình hông có quan tâm tới ai hết, nên là nhiều khi người ta có muốn, ưm, người ta cũng hổng dám á, kiểu vậy. Còn giờ thì mình, ờ, mình buông hết rồi, ừm, mình mình mình cho phép mình được hạnh phúc. Ừm.
Ừm. Ừm. Ôi, bạn cũng khá là hay nhá. Ừm. Ừm, tại vì thực như thế này nha <clears throat> Thật ra là người ta tại vì mình có một số người bạn á, kiểu như, ơ, sau khi mà bị trap bởi những cái người mà chưa từng quen, ừm, kiểu mà quan hệ mập mờ vậy á, mấy bạn nó thù hằn lắm nha. Và chính cái sự thù hằn nó làm cho mấy bạn đó thực sự bắt đầu nghĩ về cái người đó rất nhiều, thương người đó rất nhiều và và có một cái tâm lý ghét bỏ con trai á, đó. Xong rồi, ờ, có những suy nghĩ lệch lạc tình cảm nè, thành ra cứ đâm đầu vào những cái người mà giống như là cái bạn nam đó. Đấy, ừm, cho nên là ưm, đúng rồi, đúng rồi.
Ờ. Ừm. Ờ. Vâng. Đúng rồi, chính xác. Ờ. Đúng rồi. Đúng rồi, một cách, a, vô thức thôi, họ sẽ hành xử như vậy, ừm, vì quá tổn thương ấy, ừm. Nên là mình nghĩ buông ừm.
Ừm, đấy. Ừm. Kiểu sao ta, nên mình cảm thấy, ơ, bạn đã có thể để mọi thứ nó đi và nó, ừm, mở lòng để cho nhẹ nhõm hơn thì đó là một cái điều cực kỳ tốt luôn.
Ừm. Đúng rồi, mình nghĩ là cho mình ấy, cho mình được, ờ, được phép, được yêu thương, mình được hạnh phúc, còn cái chuyện người ta như thế nào mình cũng hông quan tâm nữa, và kể cả bây giờ gặp lại thì ô kê, là một người lạ từng quen thôi. <chuckles> Ừ.
Ừm. Ừm. Khá là hay, cái tâm lý này rất là hay nha, mình thấy là giống như kiểu, ơ, ờ, thứ nhất là để cho cuộc đời của bạn nó hông có nhiều những cái tiêu cực là để cho nó đi bớt đi, thứ hai là đón nhận những cái mới thì tại vì bạn xứng đáng với những điều tốt đẹp mà, đó, thì phải, a, đuổi những cái xấu đi thì cái mới nó mới tới, đúng hông? Ừm, cũng khá là h
Kiểu vậy, ừm. Ừm. Chính xác. Chính xác, chính xác. <chuckles> Đúng rồi, đúng rồi, đó, nên là mình nghĩ là, ừm, đúng là sẽ có những cái thứ mà mình sợ để nhắc về, đúng hông? Nhưng mà mình sẽ học bài học một cách, ơ, ừm, hoàn thiện để mình bước tiếp và hạnh phúc hơn, ha.
Đúng rồi, nó ám ảnh. Ừm. Đúng rồi, chính xác, tại vì mình phải đối mặt với nó thôi ha, ừm. Mình cũng cảm ơn những chia sẻ của bạn nha.
Ừm, đúng rồi, đúng rồi. Chúc bạn có thể vượt qua nha, ừm, chúc bạn có thể vượt qua nha, ờ, sống vui vẻ hạnh phúc nha.
Ừm, ô kê, ừm, chúc bạn một ngày vui vẻ. Ừm, ô kê cảm ơn bạn rất nhiều, bye bye.
Yeah. Chúc bạn một ngày vui vẻ. Bye bye, bye bye.

Ờ, hông, thực ra cũng cũng đúng. Nếu mà bạn có tâm lý đó thì nó cũng đúng. Tại vì, ờ, sẽ nó sẽ nó sẽ là một con dao hai lưỡi, nếu như mà đối với những cái chuyện mà bạn chỉ mới crush người ta thôi, mới thích thích người ta thôi, thì đúng là nó sẽ trải qua thôi. Đúng rồi. Chỉ cần, ờ, nghĩ quá lắm là crush chắc tháng là quên chứ gì đâu, đúng hông? Nhưng cái tâm lý đó ừm, đúng rồi.
Ờ. Ờ. Ờ. Ừm. Hơi thích thích. Hông, hông phải crush bạn ơi, hông phải crush. Ý là, ừm, người người ta cố tình như vậy, chứ hông phải là mình đơn phương, mình hông phải tự huyễn hoặc mọi thứ, mà có rất nhiều hành động và cử chỉ, ờ, để tạo nên cái chuyện đó. Ừm, nhưng mà đó, thì mình nghĩ là, ừm, chuyện gì xảy ra nó cũng là nên xảy ra, và mình sẽ học được bài học của mình, và sau này mình sẽ ờ, mình sẽ hông như vậy nữa. Mình sẽ hông, kiểu, dãi như vậy nữa, mình sẽ, kiểu
Ừm. Ừm. Biết, biết. Ừm, ừm. Ừm. Ừm, có một bài học, đúng hông? Ừm. Ừm. Ồ, tức là tâm lý bạn này nó cũng tích cực, đúng hông? Ừm. Ừm. Ồ, cũng khá là hay. Ồ, thế thì, ờ, câu chuyện của bạn t ít ra là nó cũng chóng vánh và nó cũng không có đến nỗi, đúng hông? Ờ, thì câu chuyện của mình thì nó hơi bị ám ảnh ở cái chỗ là, cái lúc đó là tụi mình nghỉ hè, đúng hông? Thì OK, mùa hè đâu có lên trường thì đâu có chuyện gì xảy ra, đúng hông? Nhưng mà mọi chuyện bắt đầu trở nên rất là tệ khi tụi mình lên lớp 9. Thì bạn biết là mình phải học chung với cái đám đó đó. Trời ơi, kiểu, ơ, ừ, thực ra là nguyên 1 năm lớp 9 là mình bị bắt nạt luôn á. Ừm.
phải nói gì đó rõ ràng. Ờ, đúng rồi, mình tích cực lắm, nên là ờ. Ờ. Ừm. Đúng rồi. Ờ. Rồi sao? <chuckles> Trời đất ơi, xong rồi bạn hông nói với ai hết à?
Đó, đấy, đấy. Thật ra là mình hông có muốn nói với ba mẹ mình. Tại vì có một lần á, ờ, mình cái thằng con trai bắt nạt xong rồi mẹ mình làm đùng, đùng, đùng lên. Trời ơi, ghê lắm. Cho nên mình nghĩ là những cái trò bắt nạt của tụi nó đó, nó cũng là một cái gì đó mình có thể chịu đựng được. Đi ngang qua đá chân nè, rồi hay là nói xấu, kiểu, ờ, ơ, "Mặc đồ như vậy hay cư xử như vậy, có xứng đáng học sinh giỏi?" này kia. Nói chung những cái lời của tụi nó nói riết thì mình cũng bỏ ngoài tai thôi, cũng hông có gì hết, đấy.
Ờ. Ừm, ừm. Ừm. Ừm. Ừm, ừm. Và sau đó thì bạn bây giờ bạn nhìn lại cái chuyện đó thì bạn có cảm thấy là có cái gì đó mình học được từ cái quá trình đó hông?
Ừm.

Sao vậy? Có luôn hả?
Thực ra là mình cũng là một cái loại người như vậy. <chuckles> Hồi xưa, thực xa thực ra là thiệt, thiệt đó bạn, thật ra là nó chỉ trong cái giai đoạn mình học đại học thôi, là tầm khoảng 18 tới, a, 20, 21 thôi, thì mà gọi
Ủa? Ủa, bạn ơi. <chuckles> Ừm. Ô kê. Ôi trời, là bạn cũng quăng lưới tùm lum, phải hông? Bao nhiêu anh chết rồi?
cố gắng mình muốn hòa đồng với mọi người á, mình hổng có muốn mọi người, ờ, hổng ai ghét mình hết, còn, ờ, sao ta? Ừm, sau đó thì, ờ, cái người mà làm cho mình thức tỉnh á, hông bỏ cái tính nó đi á là mẹ mình á. Mẹ mình chửi mình quá trời luôn, tại vì mình cũng có dắt, ờ, nhóm bạn về nhà, xong rồi mẹ mình nhìn, mẹ mình biết chứ, nói, ờ: "Ê, cái thằng đó nó thích mày á, mà mày quan tâm nó quá vậy, mày có thích nó hông?" Thì cũng nhiều thằng như vậy trong nhóm bạn á, xong rồi mẹ mình nói: "Tao thấy là hổng ổn, thôi, tao phải nói thẳng vô mặt mày thôi, chứ nếu hông á, là thứ nhất, cái đó là một cái nghiệp, nghiệp tình cảm." Đó, thì mẹ mình giảng cho mình một cái bài hết sức là chi tiết về karma, về nghiệp luôn, đấy.
Ừm. Ừm. Mình hiểu. Ừm. Theo hả? OK. À. À. Ừ. <laughs> Ừm, hiểu. Ừm. Ờ. Ô kê. Sau đó bạn đã tỉnh ngộ, <chuckles> rồi lại không, ơ, vô tình gây thương nhớ cho người ta nữa.
Ừm, đó. Đúng, chính xác, cho mình bớt bớt. Ừ, đấy, chính xác. Ồ, thế thì hổng biết nha, ờ, lúc mà bạn bị tổn thương như vậy á thì, à, <clicks tongue> bạn có cách nào mà, kiểu như, đối diện hay vượt qua như thế nào hông?
Ừm. Ừm. Ừm. Mình có một cái rất là hay mà mình hổng biết mình có phải là là, kiểu kiểu kiểu, có vấn đề tâm lý hông, nhưng mà mình sẽ, kiểu, lúc đó nha, tại thời điểm đó, nhưng mà mình đã có thể nói với mình là, ừm, cái chuyện đó chắc chắn sẽ đi qua và đến chỉ cần thời gian thôi á. Ờ, và và mình ờ, mình tự nhiên nó có cảm giác và, ờ, và, kiểu ờ, ô kê, ô kê. Lúc đó mình buồn thì mình cho mình buồn thôi, còn sau đó thì mình biết là kiểu gì nó cũng sẽ qua, và cái chuyện đó nó hông còn là gì nữa, nó chỉ là quá khứ thôi. Ừ, kiểu, sống trong tương lai của của hiện tại á. <chuckles>
Ừm. Ừ. Ừm. Ừm. Rồi, mình hiểu. Đúng rồi. Đúng, đúng. Ừm, ừm.